Đúng rồi, nếu như mà ai có mà công việc mà, kiểu, không bị vất vả quá ấy thì có lẽ sẽ cân bằng được mỗi ngày. Tuy nhiên, thì với tình trạng giới trẻ hiện nay ấy, thì cũng khá là khó với những người mà tầm tuổi mình, bởi vì là công việc tầm này là tầm phát triển sự nghiệp, phát triển công việc. Đúng rồi, thế nên là mình có thể hy sinh khoảng thời gian bây giờ để rồi sau về sau thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà dành cho bản thân.
Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Cũng khó, đúng hông? À, là phải tập trung cho công việc. Ừm. Ờ. Đúng rồi, kiểu như là ừm, có khi nào nha, thay vì chọn cân bằng đi, thì, kiểu như là, bạn sẽ chọn, ờ, hòa hợp với lại cái sở thích và cái công việc á, bạn sắp xếp, bạn linh hoạt, bạn thay đổi nó á? Thì là bạn cũng đang áp dụng, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi, thực ra thì mình cũng cố để mà mình có thể là áp dụng hàng ngày ấy. Mặc dù mình thay đổi, cũng sẽ có những ngày mà mình, ờ, bận quá mình sẽ không, ơ, đi tập gym được, mặc dù mình có lịch, hoặc là sẽ có những ngày mà mình sẽ không xem phim. Tuy nhiên thì, ờ, mình cũng sẽ chẳng hạn như mình đúng rồi, mình sẽ làm việc khoảng tầm, ờ, 1 tiếng, 2 tiếng thì mình cũng sẽ đứng dậy, mình đi xung quanh, mình đi vòng vòng, mình đi giải lao ấy. Mình nhìn ra ngoài khoảng tầm, à, 1 phút, 2 phút thôi thì nó cũng sẽ khiến mình cảm thấy đúng rồi, quên đi cái công việc một chút, thì cũng sẽ ờ, khiến mình cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn ấy. Chứ nếu cứ tập trung công việc 10 tiếng một ngày ấy đúng rồi.
Ừm. Ừ. Kiểu như linh hoạt. Ừm. Ờ. Ừ. Nói chung cũng cố gắng. Ừm. Một chút thôi, ừm. Chắc stress. Chắc là sẽ bị áp lực rất là nhiều luôn á. Ừm. Nhưng mà, rồi, ờ, gọi là, ừm, có khi nào bạn nghĩ là, ờ, sau cái khoảng thời gian mà này đi, bạn nói là cái thời khoảng thời gian là khoảng thời gian mà mình phải dành rất là nhiều thời gian cho công việc ấy. Vậy thì sau cái khoảng thời gian này khoảng tầm 2-3 năm, bạn có nghĩ là bạn sẽ chậm lại một xíu để mà bạn, ờ, gọi là, bạn cố gắng đạt tới cái sự, gọi là, ờ, cân bằng giữa công việc và cuộc sống hông? Ví dụ sau này có gia đình đi.

Đúng rồi, mình sẽ linh hoạt thay đổi ấy. Mình sẽ thường sẽ chuyển sang tập gym buổi sáng, còn buổi, ờ, trưa thì mình sẽ ngủ bù này. Còn, ờ, tranh thủ những cái việc mà mình lên sân thượng thì mình vẫn sẽ thực s hiện thường xuyên đấy, hầu như ngày nào mình cũng lên ấy.
Ừm. Ừm. À, cũng được. <chuckles> À. Như vậy là bạn linh hoạt thay đổi. Ừm.
Mình cũng sẽ cố dành một chút thời gian đúng rồi, tập gym này. Còn, ờ, cuối tuần mà OT thì cũng sẽ tạm gác lại những cái chuyện mà đi cà phê với bạn bè. Nhưng mà bù lại đúng rồi, nhưng mà bù lại thì công ty mình OT thì sẽ cho OT vào cuối tuần thì sẽ cho mình nghỉ bù vào một ngày trong tuần của khoảng thời gian tiếp theo. Thì mình thấy cũng ổn, thì mình sẽ dành thời gian đấy để mình, gọi là, dành một ngày để mình dành chỉ dành cho bản thân mình thôi. Đúng rồi.
Ừ. Tại vì cũng bận quá đi mà. Ừm. Cũng hợp lý đó chớ! À! Ừm. Dành cho bản thân. A, thế thì cái ngày hôm đó thường thì bạn sẽ làm gì để, gọi là, cân bằng lại cái năng lượng của mình?
Ngày hôm đó, việc đầu tiên mình sẽ làm đó chính là mình ngủ, ngủ đến trưa, ngủ đến bao giờ mình chán thì thôi!
Ừm. À, ngủ ngủ thỏa thích thôi, đúng hông?
Đúng rồi, xong rồi là mình sẽ dậy, mình sẽ thường là mình sẽ ăn uống nhẹ nhàng gì đấy, xong rồi mình sẽ hẹn bạn bè đi cà phê. Đi cà phê, đi ăn uống, xong rồi là mình sẽ đi tập gym. Đó, xong rồi về nhà, nằm ườn trên giường xem, ơ, điện thoại, xem phim. Đúng rồi.
Ừ. Ừm. Ừ thư giãn, chill chill. Ừ. Ừm. Nói chung là ờ. Xem phim hả? Ờ, nói chung là chỉ là cái ngày đó là chỉ hoàn toàn là dành cho bản thân mình thôi. Ừm. Như vậy nha, thì bạn có nghĩ là liệu có cái khái niệm là cân bằng giữa, ờ, sở thích và công việc sở thích cá nhân và công việc có được không? Bạn bạn nghĩ là liệu trong cái cuộc sống mà bận rộn như vậy á, thì, ừm, người ta có dễ dàng có cân bằng được hông bạn? Hay là rất là khó?
Đúng rồi. Ừm. Thực ra thì là mình, ờ, để ý thấy ấy, những người bạn bè xung quanh mình ấy, cũng không phải ai cũng sẽ cân bằng được giữa sở thích, à, với cả công việc đâu, nhất là những người mà công việc, ừm, bận rộn ấy. Tuy nhiên thì họ cũng sẽ có khoảng nghỉ, bởi vì là công việc cũng sẽ có khoảng thời gian mà rảnh ấy, thì lúc đấy họ cố họ sẽ dồn cái thời gian để tập trung, để s nghỉ ngơi vào lúc đó. Rồi sau đó thì sau khi được nạp lại năng lượng rồi này, thì họ sẽ quay trở lại và họ làm việc nè. Họ sẽ tập trung, sẽ năng suất để rồi là họ lại cứ lặp đi lặp lại như thế, xong rồi họ lại có quãng nghỉ, xong rồi họ lại làm việc. Đó.
Ừm. Vậy là khó, đúng hông? Ừ. À, cách này cũng hay ha. Ừm. Ờ. Được. Đúng rồi. Ờ, nói chung là s cũng có cái quãng mà làm việc quá trời quá đất luôn, làm việc điên cuồng, nhưng mà rồi cũng sẽ có khoảng thời gian là để nghỉ ngơi, để nạp lại năng lượng. Chứ, ơ, như, kiểu như, mà một một ví dụ như là có cái khái niệm là cân bằng giữa cuộc sống và sở thích trong một cùng một thời gian thì cũng khó, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi.

Đúng rồi, mình sẽ xem phim nè, mình sẽ lướt Facebook nè. Nhưng mà thực ra thì mình thấy xem phim cũng sẽ cách mà mình hay xem nhất, hay sử dụng nhất, xem phim hoặc là mình nghe nhạc. Đó, đúng rồi.
Ừm. Ừm. Vậy là, ừm, có sở thích xem phim, nghe nhạc. Thế thì còn những cái sở thích nào khác không? Chẳng hạn như là, ờm, tập gym, hay là có một sở thích nào đó may vá, thêu thùa hay gì đó, hay l thích xem phim thôi?
Thực ra là cũng có ấy. Dạo gần đây thì là mình cảm thấy là đi làm nhiều như vậy ấy, sức khỏe của mình khá là không ổn cho lắm. Thế là thường thì cũng sẽ khoảng tầm là ba ba buổi một tuần thì mình cũng sẽ đi tập gym, tập với, a, PT để mà, kiểu, người ta
Ừm. Ừm. Quá stress đi. À! Tập 3 buổi mỗi ừm, như vậy là có cái sở thích là tập, ờ, tập gym để cho, gọi là, đỡ căng thẳng. Như vậy thì tập gym bạn sẽ thường tập, ờ, vào cái khung thời gian nào ở trong trong ngày? Tại vì bạn kể là cũng thấy khá là bận đó chứ hả?
push mình. Đúng rồi. Ít nhất là 3 buổi. Đúng rồi. Đỡ mệt ấy. Thường thì mình sẽ tập vào có hôm thì mình sẽ tập vào buổi trưa ấy, khoảng thời gian nghỉ trưa. Nếu như hôm nào đấy mà mình, à đúng rồi, hôm nào đấy mà mình ngủ đủ giấc vào tối hôm trước, mình không cần phải ngủ buổi trưa nữa, thì mình sẽ đi vào buổi trưa, còn không thì là mình sẽ tập vào buổi tối. Thì về mình cũng sẽ ăn nhẹ nhàng thôi, hoặc là mình sẽ ăn, ơ, vào bữa tea break rồi, thì tối mình cũng sẽ thường không cần phải ăn nữa á bạn. Đúng rồi, mình sẽ đi tập luôn, xong rồi về nhà mình cũng sẽ chỉ ăn mấy cái đồ nhẹ nhẹ thôi. Thực ra mình tập cũng không phải để giảm cân, thế nên là chỉ để cho cơ thể khỏe mạnh hơn, thế nên là mình cũng, ơ, không quan trọng cái việc ăn lắm ấy.
A, nghỉ trưa đi tập luôn. À, Ờ. Ừm. À. Xong là đi tập luôn? Ờ. Ừm. Kiểu cho cơ thể khỏe với cả ờ. Vậy thì, ờm, vẫn có nghĩa là đi làm xong là cũng khoảng 7:00-8:00 giờ rồi, xong là sau đó là sẽ đi qua phòng gym luôn? Ừm.
Đúng rồi, mình sẽ đi thẳng qua phòng gym, bởi vì phòng gym cũng có phòng tắm mà. Thì mình mang đồ sẵn mình để ở trong cốp xe ấy, mình đến đấy mình thay đồ thôi.
Vậy thì à, cũng được ha. Cũng tiện. Vậy thì, ờ, ừm, khi mà cái cảm giác mà sau 1 ngày mà làm việc quá là mệt mỏi đó, thì khi mà đến phòng tập gym á, bạn có thấy tâm trạng của bạn nó khá hơn nhiều hông?

Thực ra thì là mình cũng sẽ cố để mà có thể cân bằng được nhất ấy, bởi vì là nếu như mà mình cứ tập trung cho công việc mà không tập trung cho sở thích ấy, thì mình sẽ cảm thấy dễ dàng bị áp lực này đúng rồi, bị mệt mỏi, xong rồi bị stress, xong rồi sẽ không có động lực để mà làm việc tiếp. Thế nên là mình cũng sẽ cố dành thời gian buổi tối sau khi những cái giờ làm việc căng thẳng, để mà mình có thể là thực hiện những cái công việc giải trí cho bản thân.
Ừm. Dễ mệt, ờ. Quá stress luôn á chứ. Ờ. À, buổi tối, đúng hông? A, đúng rồi, thì nói chung là, ờ, cũng phải, ờ, dành thời gian cho bản thân nữa, đúng hông? Nhưng mà bạn có thể kể một cái ngày hoặc là một cái tuần nào đó điển hình trong công việc của bạn được hông?
A, thường
Một ngày điển hình thường là bạn sẽ làm gì đó?
Thường thì là khoảng 9:00 thì mình sẽ vào làm nhá, thì trước khi thì là mình sẽ dậy khá là sớm, tầm khoảng 7:00 thì mình s thường là sẽ thích được đi chạy bộ, thì mình cũng sẽ lựa chọn đi chạy bộ đến khoảng tầm 8:00, xong rồi về nhà mình sẽ, ơm, <tsk> chuẩn bị để chuẩn bị để mà mình, ờ, đi làm nè, xong rồi mình đi làm, 9:00 mình đi làm, đến nơi thì là mình sẽ làm một mạch thôi. Nhưng mà có những lúc có những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi quá thì mình thường hay trốn lên tầng thượng của cái công ty mình, bởi vì công ty mình làm đúng rồi, mình trốn làm khoảng tầm, à, à, 20-30 phút gì đó thôi, đi lên đấy để mà ngồi đúng rồi, cảm thấy sẽ rất là thoải mái. Thế nên là xong rồi tối về nhà thì mình cũng sẽ chỉ làm, ờ, những cái công việc hàng ngày như bình thường thôi, dành thời gian bằng cách, ơ, lướt điện thoại.
9:00 vào làm. Ừm. À! Chạy bộ đến 8:00. Ờ. Làm một mạch luôn, ừm. Rồi sao? Ơ! À, trốn lên luôn. <laughs> À, hóng gió hả bạn? <chuckles> Ừm. Ừ.